तो उसे भी लोग आजकल त्योहार की तरह मनाने लगते हैं और अ, गांधी जयंती हुई या कि फ़िर बात की जाए
हाँ, हाँ।
ये आपका अ, मतलब ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो इसी
अ, जी, जी, जी। सुभाष चंद्र बोस जी अ, जयंती होती है, काफ़ी मतलब जयंती है तो, देखा जाए तो काफ़ी बनाई जा रही है, है ना? और देखिए, मगर मुझे तो मतलब अ, अच्छी बात है ये सारी चीज़ें मनाना। अ, मगर देखिए अ, जो अ, हमारे धार्मिक त्योहार हैं ना, वो अलग ही होते हैं, है ना? अ, जयंती तो जी मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई हुई चीज़ है। मगर धार्मिक त्योहार का महत्व मुझे कहीं ज़्यादा लगता है, और देखिए हमें त हाँ जी, बताइए?
अ हाँ। हुँ, बिल्कुल। हाँ, तो जो हमारे आज की जनरेशन है ना, वो इनमें रिलेट नहीं कर पाती है। ये छोटे-छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो हाँ, तो उ उस जनरेशन के बच्चे सोचते हैं कि ये सिर्फ़ छुट्टी मिल रही है, दीवाली भी इसी तरीक़े से है। और 2 अक्टूबर भी इसी तरीक़े से, लेक़िन उन्हें ये ब बताना ज़रूरी होता है, कि वह एक त्योहार जो है, एक धर्म से हमारा टिका हुआ है और ये एक अ, जो जयंती है, वह देश के लिए जिन्होंने कुछ योगदान दिया है, ये उनके उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। तो त्योहार और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क साबित होता है, और ये जो चीज़ें हैं अगर सीखते हैं अ, और मुझे लगता है कि तो लोगों को त्योहारों के बारे में जानकर अपने अ, संस्कृति के करीब आते हैं उसे जानकर। तो वो भी उनके मनोदशा पर प्रभाव डालता है और धर्म के प्रति उन्हें मज़बूत बनाता है। जी।
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही था। और देखिए, कहीं न कहीं बताऊँ ना त्योहारों से जो खुशी मिलती है ना, हमें वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं अ, म मज़ेदार होती है, क्योंकि देखिए दिवाली में पटाखे फोड़ने में जो मज़ा है ना, उस वो तो किसी भी अवसर पे फ़ोड़ने में नहीं है। उसके बाद मैं बताऊँ होली देखिए मुझे तो 3 साल हो गए हैं मैं होली नहीं मना पाता हूँ, है ना? क्योंकि मतलब मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा अलग हो गया है। तो मगर जब मैं मनाता था ना होली, तो ऐसे बनाता था कि भाई <chuckles> किसी के कपड़े नहीं बचते थे, किसी का चेहरा सही नहीं दिखता था, कौन-कौन है पहचानने में दिक़्क़त हो जाती थी, है ना? तो मुझे तो हाँ जी, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे ना दिमाग के ऊपर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालता था, है ना? कि हम थोड़ा जब खुश रहते थे तनाव से दूर रहते थे। हाँ जी।
हाँ जी। हाँ, हाँ। ये तो है। अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हमारी कुछ यादें भी होती हैं जैसे अ, आप अभी बता रहे हैं कि आप इस तरीक़े से होली मनाते थे। तो हमारी कुछ यादें भी जुड़ी होती हैं और हम इसमें कंपैरिज़न भी करते हैं कि मैंने जैसे कहा कि बचपन में तो हम 1 महीने पहले से शुरू हो जाते थे, पिचकारी लेके छोटी-छोटी, इधर-उधर पानी मारना। लेक़िन आजकल के बच्चों में वो चीज़ देखने को में नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि बचपन की कुछ ऐसी यादें जुड़ जाती हैं। अ, जो कि हम आज भी ये सोचते हैं ना, कि भई हम तो इस तरीक़े से करते हैं, जो कहीं भी बैठ कर उन सुनहरे पलों को हम याद करते हैं। तो वो एक यादें हमारे बहुत बड़ा हिस्सा होती है हमारे जीवन का, जो हमारी सुनहरी यादें होती हैं। उन्हें सोच कर ही हमारे चेहरे पर एक मुस्कान अ, आ जाती है। जी, आप क्या कहते हैं?
हुँ। जी, जी। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी। उम, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही।